А. Зависит от медихи медицинской страховки, и куда вы обращаетесь. Где я, а, как бы, м, живу. В мою медицинскую страховку это не входит. Да, и
Ну, то есть вы в Европе сейчас живёте, и психолог не вхо не входит в страховку?
Мгм. Нет, не входит. Получается.
Ну, то есть здесь вот он тоже считается таким больше п второстепенным, как будто бы, да, врачом. <chuckles>
Ну, получается, там, да, те самому нужно там есть разные, получается, а, варианты, да, твоей страховки. Может оплачивать и тому подобное. Как и зубной, к примеру. То есть, э, пойти просто на обследование зубному, а, покрывается, а если шо-то сделать уже, а, получается- не покрывается, там. А. Вот.
Мгм. Ага. Ну, стоматологи, конечно, тут отдельный разговор, что это очень дов довольно-таки дорогостоящая <chuckles> область медицины.
Ну вот. Вот. В принципе, и психологи очень-очень дорогие, да. То есть. Наверно, поэтому многие люди и не, знаете, обращаются. П потому что соотношение, наверно, в их голове, а, 1 часа и, там, предположим, 30 евро за час. А. <chuckles> Кому как.
Ну да. И и в итоге получается, что этот час, э, что происходит- ты просто разговариваешь с человеком. И ты, ну, как будто, думаешь: ну, зачем вот я раз за разговор просто буду платить вот такую цену кому-то?
Мгм. В вот. Слушайте, а у меня теперь вопрос, кстати. Э, вспомнил. Сейчас-то очень многие люди используют ChatGPT как психолога. Как вы к этому относитесь?
Ага. Я хотела, кстати, затронуть эту тему тоже. <laughs>
Мгм. <chuckles> Пожалуйста.
А я его использую как психолога, <laughs> если честно. Серьезно?
И я использую. <laughs> Так что, да. Видите.
Ну, ва вам вот как-то помогает всё-таки общение с ChatGPT? И он даёт какие-то действительно полезные, грамотные советы?
Ам.

Мгм. Э, ну да, в в объективности и непредвзятости ChatGP всё-таки он, наверно, немножко отражает твою позицию тоже, мне кажется. То есть ты там говоришь что-то со своей точки зрения, со своей колокольни, он это слушает и как как будто бы на твою сторону так частично, т ну, даже не частично, а часто становится, и
Мгм. <chuckles> Да.
Э, но иногда у него всё-таки бывали, когда он вроде как критично хочет оценить ситуацию, но в целом как будто следует моему настроению, моим ощущениям.
Э, д ага. Мне кажется, если ты его просишь, да, то есть я п э, я вот помню, я, да, говорил: "Вот скажи, пожалуйста, с моей стороны, и с со стороны этого человека, да, а, как бы как ты это се представляешь?" Просто, с другой стороны мне, наверное, не нравилось вот это, знаете, гадание. То есть ни я, ни ChatGPT н не знаем, что происходит у этого человека, да, в голове.
Ага, ага. Да, на 100 % т в не можете знать, потому что знает только тот человек. <chuckles>
Мгм. Вот, вот. Поэтому я даже не знаю, что с этим делать, э. Всё-таки надеюсь, что как-то будет более доступно вообще вся эта ат сфера, получается, психологии.
М. Да, хотелось бы, чтобы вот действительно ни ну вот, я тоже щас не использую, не ищу психолога, потому что, во-первых, много платить, во-вторых, пока найдешь нужное, могу может пройти год и 2, как и
Мгм. Да. Абсолютно, их ещё меняй и меняй, и находи своего какого-то подходящего.
Да, потому что своего найти- тоже сложно.
Мгм.
А, поэтому да, хотелось бы, чтобы общ эта область была еще и более доступной, действительно, <tsk> для всех людей.
Интересно, конечно же, будет посмотреть, как в будущем будет, всё-таки с людьми или с чатом GPT. <chuckles> Да.
Хотелось бы видеть более, м, больше счастливых людей, наверное. <chuckles>
Абсолютно с вами согласен. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое за приятный разговор.

Либо больной, либо слабый, тебя считают, что ты что вот: "Чё ноешь, да, вот у людей тут проблемы, а ты". Да. <chuckles>
В наше время такого не было. <laughs> Да.
И, да, и люди боятся. М мне кажется, еще девушкам проще пойти, а вот, наверное, молодым людям, а, и, в принципе, мужчинам это сложнее дается, тоже из-за каких-то вот ярлыков, что мужчина должен быть сильным, не показывать, не знаю, <chuckles> своих каких-то слабостей.
Мгм. И в какой-то степени, да, наверное, соглашусь с вами. Э, то, что в принципе, м, ну, где, в странах, которые вот эти границы, получается, мужских ролей и женских, да, они очень сильно заметны, да, то есть, э, женщинам мгм.
Да, ну, наверно, больше патриархальное общество, может быть, назовем его так. Да.
Патриархальные. Да, соглашусь с вами. Э, там-то, конечно же, уставы абсолютно другие. И да, то есть понимаю, что мужчине, в принципе, показывать свои чувства, особенно, как говорится, негативные в плане, э, там, поорать можно, поорать нормально, э, как говорится. Мгм.
Мгм. Орать можно, а вот как слабину дать, что-то такое, да, это не приветствуется. <chuckles>
Интересно, конечно. Да, то есть наоборот, ты вот сейчас пар с вывезешь, да, то есть вот это тебе терапия, вот это, как говорится, а, <chuckles> и поход к психологу. Вот.
Мгм. Да, з я согласна, такие, <chuckles> жесткие методы, я бы сказала. Но хотелось бы, чтобы это всё изменилось, потому что очень м довольно много случаев, всё заканчивается, когда печальным каким-то исходом, когда люди всё-таки не могут выйти из депрессии.
Мгм. Да. К сожалению. Мгм. Очень часто такое бывает.
Часто даже и у известных личностей, у, там, например, у артистов, музыкантов это можно наблюдать. И это безумно печально, потому что, на самом деле, ты понимаешь, что если бы человек обратился за помощью к психологу, психиатру вовремя, то всё могло бы быть не так, могло бы измениться.
Да-да. Мгм. Абсолютно. Э, м, вообще, м, понятие того, что человек, э, у которого есть, э, там, депрессия, или какие-то, вообще, проблемы, э, их очень сложно, м, выявить. То есть в этом мож знаете, говорят же: "Он был самым, э, радостным и весёлым человеком в этом мире, всегда помогал", абсолютно. "Как такое могло быть- н даже не пойму".
Мгм. Веселым. Душа компании, да.